Ako, 'no, 'yung mga challenges na naranasan ko, sa mga past travel ko, nagiging lesson siya, eh, sa akin, sa mga future na travels, 'no, 'yung mga pagkakamali na ginawa ko, eh, hindi ko na inuulit sa mga susunod na travels. Katulad ng dati hindi din ako nagre-research, eh, talagang papunta lang, tapos, ah, 'yon nga, 'yung sa medicine kit, dati, wala talaga akong gano'n, pero me ngayon meron na. So, talagang, nagiging lesson sa'kin 'yung mga ano, 'yung mga alaala, no'ng travels na, an na hindi naging maganda, 'di ba, or 'yung mga naging maganda man, eh, in dinadala ko rin, kasi, siyempre ano din 'yon, eh, magagamit mo rin, 'di ba? Ikaw ba?
Mm. Oo. Oo, oo. Tama, tama. Mm. Oo. Mm. <smacks lips> Oo, oo. Mm, hmm. Mm. Oo. Totoo. Mm. Hmm. Oo, oo. Oo. Mm. Oo, oo. Oo, mm. Alam mo ako, gano'n din 'yung naging pananaw ko, 'no. Ah, 'yung mga alaala na nakuha ko, sa paglalakbay ko, ah, nakakuha ako ng leksyon na dapat mag alamin muna natin 'yung mga lugar na pu katulad ko, 'no, karanasan ko, alamin muna kung ano bang temperatura, ano bang kalagayan ng lugar na 'yon sa oras na pupuntahan mo, o sa petsa na napili mo para pumunta do'n. Na, nakatulong din naman sa buhay ko ngayon na, halimbawa, magbibiyahe naman ako pa pa-probinsya, ganiyan, alamin ko kung sa, ah, pa panahon ba ng pagpunta ko sa probinsya na 'yon ay maganda ang panahon, 'yung mag-research nga muna, at magsaliksik muna, 'no, bago, ah, sugod lang ng sugod. Kasi may mga pa katulad niyan, may mga panahon tayo na biglang tag-ulan na siya, or may bagyo pala. So, kailangan aalamin muna natin, 'di ba, kung ano bang, tamang petsa.
Oo. Oo. Mm, mm. Oo, oo'ng. Mm, mm. Oo. Totoo, hindi mo pa mae-enjoy 'yung ano mo, 'di ba, 'yung vacation mo kasi umuulan, 'di ba? Mm.
Tama. Korek, oo, tama. Kaya, ayun, kailangan magsaliksik muna, at nagagamit ko rin naman siya ngayon. K tsaka, ayun, 'no, nakakatuwa, ang dami mong naibahagi na, nakuhaan ko rin ng mga magandang kaalaman sa'yo. So, nagpapasalamat ako sa'yo, 'no, sa mga magandang napag-usapan natin. Hmm.
Research, oo. Oo. Oo. Oo. Mm, salamat din po, 'no, sa mga naibahagi ninyo at meron din ho akong natutunan sa inyo, mhm.
Mm. <clicks tongue> Oo. Mm, oo. Ayun, so, hanggang sa susunod, 'no, na pag-uusap natin, salamat sa'yo din, paalam.
Sige po, mm. Maraming salamat at magandang gabi po.

Oo.
Unang-unang nakita ko kasi hindi naman siya dito sa Pilipinas, di ba, kasi dito sa Pilipinas, meron kang mga makikitang mga fast food, mga gasolinahan na pwede mo talagang gamitan ng cr dun wala eh. So, ang unang-una kung nakita is hotel.
O, nga. Oo. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Hmm, okey. Oo. Hala. Mm.
So yun. Pumasok ako dun sa hotel ta's may restaurant siya, ta's hinarang na ako, hindi guard yung humarang eh, parang yung isa sa mga staff. Sabi niya kung kakain or kung ano daw ba kung may reservation or kakain, sabi ko ah, ay do sabi ko, wala akong reservation pero kakain ako pero pwede pagamit pwede mag-cr muna ako. Ayun, naka naka-cr ako. Ta's hindi ko alam mahal pala yung restaurant na yun.
Oo. Oo, oo. Oo, oo. Hmm, mm. Oo. 'No? Oo. Naku, eh, ano, nakaka oo, nakakatuwa naman no na nairaos mo rin pala siya 'no.
Oh, so naudlot ako. Opo pero no choice ako, kumain ako, kahit mahal kasi mamaya magalit sila na naki-cr lang ako di ba? <chuckles>
Oo. Oo, oo nga oo nga naman pero at least ang mahalaga dun kung ako lang ang isipin ko sa sitwasyon mo, dibale na mapagastos ako ang mahalaga nai-survive ko 'to kasi kung aabutan ka nga naman sa kalsada jusko mas mas malaking kahihiyan yun, di ba?
Mm. Oo. Oo. Oo, totoo saka ma saka ano eh, nating hindi pa tayo ano tawag dun? Hindi pa ako gamay masyado dun sa lugar kasi wala ako sa Pilipinas, di ba? Oo. So yun, yun yun yung talagang ala-ala na 'pag naiisip ko or nagagawi sa utak ko natatawa pa rin talaga ako na once in a lifetime eh, na-experience ko yung ganong ano, ah, funny moment, di ba. Ito ba, saan at kailan ito nangyari at ano ang mga nangyaring tumatak sa'yo doon sa ano, sa nai-kwento mo?
Hmm. Mm, mm. Oo nga. Kaya nga, oo. Eh mm. Oo, oo. Hmm. Oh. Oo nga. Mm. Mm. Ah.